والله أنا باكل من برّا ومن كده، بس بس أكتر أكل باحبه هو أكل والدتي بصراحة. يعني برضه، يعني حتى مع ال الأكل اللي برّا ده ما ما بيعجبنيش زي أكل والدتي بصراحة. يعني أنا باحب مثلًا ي يعني باجيب فراخ مشوية من برّا، بس باحب صينية الفراخ اللي بالبطاطس اللي اللي والدتي بتعملها، كده يعني أج بس في حاجة واحدة بس اللي ما <laughs> اللي ما باحبهاش من والدتي وباحبها من برّا <laughs> البيتزا، يعني البيتزا بالذات مش عارف <chuckles> ما بتضبطش معاهم أبدًا، ما بتضبطش مع الأمهات خالص. <chuckles> مش عارف بتطلَع كيكة زي الك
إمم. إمم. جميل جدًا. إمم. إيه هي بقى الحاجة دي؟ آه. <laughs> <chuckles> آه. يعني هي يعني مثلًا إمم، ت تحاول تعملها لك في البيت زَي بتاعة برّا ما بتطلَعش حلوة، ما بتعجبكش يعني؟
أ آه، يعني هي بتحاول بصراحة بس عُمرها ما بتضبط، العجينة بتبقى تخينة كده، وأقول لها كُلّ مرّة تح تحاولي بس ت ت تضبّطي حجم العجينة، بس مش عارف هُم بي بيحبوا الحاجات تبقى حجمها كبير والّا إيه، مش عارف، هي بتبقى عايزة تغذينا بقى ما بابقاش عارف بصراحة
<laughs> آه. <laughs> أيوه، بس كتّر خيرها بتعمل لك الحاجة اللي أنت بتحبها في البيت.
لأ كتر خيرها طبعًا، لأ أنا باقول هي دي الحاجة الوحيدة، يعني هي بتعمل حاجات كتير حلوة بصراحة. يعني أنا باحب برضه صينية الفراخ بالبطاطس بتاعتها بتبقى جميلة.
آه. طَب حلو أوي. إمم. إمم، جميل جدًا ده. طيب أنت يعني مع الوقت مثلًا والدتك مثلًا كانت بتغيّر في الأكلة دي، كانت بتعملها بطريقة مختلفة شوية، ضافت لها إضافات شوية، بما إن بقى الدنيا بتتطور والأكل نَفْسه بيتطور؟
إمم.

والله برضه مع الوقت والزمن، الموضوع اتغيَّر برضه. يعني ساعات مثلًا م مش بيبقى كُلّنا موجودين في البيت ساعات، يعني مثلًا أخويا مثلًا م ممكن يكون في شغله أو حاجة، أختي في دراستها، مش عارف إيه. بس ساعات يعني بنحاولوا بنحاولوا نر نرجِّعوا اللمة دي زي زمان، وبتبقى حاجة جميلة لمّا لمّا مثلًا نتجمَّع تاني. هي بتبقى نادرًا دلوقتي برضه، أنتِ عارفة، الزمن بيتغيَّر. آآ، بس بس لمّا بقى بنرجَع نتجمَّع، بنقعد بقى نهزِر ونفتكر حاجات مع بعض، وبتبقى القعدة جميلة يعني والجو بيبقى جميل.
آه. أيوه، فهمتك. أيوه، فهمت قصدك. وهي بقى والدتك كانت بتعمل الأكلة دي مثلًا على طُول، أنت كنت بتحاول كده تساعدها مثلًا؟ تحاول تقف معاها في المطبخ وهي بتعملها، تشوفها بتعملها إزاي؟ تحاول تقف مثلًا تتكلم معاها، تبُص عليها وهي بتطبخ؟
إمم. آه، أنا باعمل كده بصراحة، بس ما باساعدش. أنا ما ما باعرَفش أطبخ بصراحة، أنا باقعد أتفرَّج بس، أقعد أقعد أحكي معاها ونتكلَّم، أقعد أبُص عليها، وفي ال وهي بتحب تشرَح لي. يعني أنا مش مهتم أصلًا، هي الأكلة بتتعمل إزاي، أنا أهَم حاجة إن إن أنا آكُل. بس أنا باقعد معاها، بتقعد، مش عارف، تحُط مش عارف إيه، وتقول لي إيه: "عشان لمّا تتجوَّز تعلِّم مراتك." <chuckles> أنا مالي، أنا مش عارف، آه، تقول لي: "تقول لها كذا كذا."
<chuckles> إمم. إمم. آه. <chuckles> بس يعني عندها وجهة نظر يعني.
فطبعًا، عندها وجهة نظر، أنا بس أنا أقعد بقى أضحك بقى معاها على الحاجات دي، وأقعد أتفرج عليها وهي ما شاء الله عليها شاطرة جدًا يعني.
آه. أيوه. إمم، حلو أوي. طَب، أنت قُلت لي إن أنت بتحب أكلات كتير أوي من إيد والدتك. طَب، قُل لي بقى، يعني إيه طقوس الأكل عندكم؟ يعني أنتم بعد ما تتجمعوا على أكلة معينة أنتم بتحبوها، بتحبوا تعملوا إيه كده بعد الأكل؟ يعني عندكم مشروب مفضل كده بتشربوه سوا؟ تقعدوا مثلًا تشوفوا التليفزيون؟ بتعملوا إيه كده في اليوم يعني؟
ام آه، ساعة الأكل ممكن نشغِّل حاجة على التليفزيون أو حاجة، آآ، نتفرَّج على فيلم، مش عارف إيه. و وبعد الأكل فعلًا، في مشروب إحنا بنحبه، بنحب نشرب شاي على طُول بعد الأكل، نحبِس بالشاي على طُول. آه، يعني آه، آه، ف فالشاي جميل، ص بصراحة، بعد الأكل كده، ب بيهضِّم بقى اللي أكلناه ده، عش عشان إحنا بنحب المكرونة البشاميل، بنخلِّص بنخلِّص الحلّة كُلّها ساعات، ف في أكلة واحدة، باين. فبعد كده
إمم، <chuckles> جميل. أيوه، فهمت. إمم. <laughs> أيوه فهمتك. إمم، وكنت برضه بتحب إنك مثلًا تعزم صحابك في البيت ومامتك تعملّهم نَفْس الأكلة اللي أنت بتحبها دي؟
آه، فبعدها نج

أيوه، فاهمة قصدك. يعني حلو جدًا وواضح قد إيه إن أنتم كنتم عيلة مثلًا جميلة ومُترابطة وبتحِب اللمة على الأكل. كنت بتحِس إن الأكل بيجمّعكم مع بعض أكتر، بيقربّكم لبعض أكتر؟ يعني لو في أي مشكلة في البيت كده، كان الأكل قادر إن هو يحِل المشكلة دي بما إنّكم بتتجمّعوا وتاكلوا مع بعض؟
إمم. <chuckles> ممكن آه، يعني مثلًا لو إحنا م متخانقين في البيت مثلًا <chuckles> وشاديّن مع بعض أو حاجة في موضوع معيّن، س ساعة لمّا الأكل بيتحَط، فعلًا ب بنحِس إن إحنا ن نفسي نفسيّتنا هَدَت كده و وبقت حلوة آآ <chuckles> آه، ممكن آه، ممكن نكون إحنا بنتخانق عشان جعانين، ممكن برضه آه. فعلًا.
إمم. آآ ما عشان جعانين كلكم، <chuckles> محتاجين تروحوا تاكلوا. <chuckles> أيوه بالضبط، محتاجين خلاص بقى تتصالحوا وخلاص اللي هو ترجعوا بقى للواقع تاني عشان تقعدوا تاكلوا مع بعض يعني.
بالضبط آه. فباحِس إن هو فعلًا بيحِل المشكلة ونفسيّتنا بتهدا وبعد كوباية الشاي كل حاجة بتتصلّح يعني بصراحة.
إمم. أيوه، فهمت قصدك. طَب أنتم مثلًا في البيت أنت كنت بتقول إن أنت ما كنتش بتشارك أو ما كنتش بتعرف تطبُخ، ما كنتش بتحاول مثلًا تساعدها وهي بتعمل الأكل نَفْسه، بس كنت بتنزل تجيب طلباتها يعني. آآ أنتم كان عندكم في البيت كده نظام معيّن ماشيين عليه؟ يعني مقسّمين المهام بتاعة البيت ما بينكم إزاي؟
إمم. آه. آه. هو أنا بصراحة يعني أنا أكتر حد فعلًا هي متقسِّمة، أنا أكتر حد بيجيب باجيب الطلبات بصراحة. ومش عارف أنا باجيب الطلبات و وأمي بتطبُخ، مش عارف بقى إخواتي التانيين دول بيعملوا إيه. ممكن أخويا ب بي بيرمي الزبالة مثلًا، مش عارف، أنا اللي بارمي الزبالة برضه والله، ده أنا شكلي أنا اللي باعمل كل حاجة، مش عارف والله.
آه. <laughs> آه. آه، ي أ إيه ده يعني ما كانش ليهم مهام كده في البيت ومثلًا والدتك كانت مقسِّمة عليكم مثلًا كل واحد يبقى مسؤول عن حاجة معيّنة؟